Ay, sí, muchas gracias. Sí, porque como te digo, no es el ma el mayor, así la cosa complicada, es más, como de parte de de papás hacia hijos, es la preocupación, ¿sí? No ha pasado nada, eh, hasta ahora, gracias a Dios. Bueno, no, nada que lamentar, ni mucho menos. Pero pero, siempre, es esa zozobra que le queda a uno, hasta dónde yo voy a permitir, hasta qué horario le puedo dar, cuándo es esa esa línea fina, ¿no? Que uno tiene que trazar, para que ellos, pues, tengan la confianza, y uno pues, tener la confianza en ellos, y demostrarle uno, que uno confía en ellos, eh, s al 100%. Demostrárselo, aunque no muchas veces, no sea así, porque pasan muchas cosas externas, que uno, no tiene control. Pero pero, muchísimas gracias, de verdad, por por todos estos consejos, que que bueno, seguiremos aplicando.
Claro. Sí. Ujú. Ujú. Seguro, me alegra mucho, que me compartieras esto, porque siempre, hablando las cosas, como que se ven panoramas diferentes. Y y si fue de gran ayuda, lo que te dije, pues, ya ga-ganaste, eh, un poquito más de tranquilidad. Porque como te repito, no es fácil tener un hijo adolescente, así que lo estás haciendo muy bien.
Sí. Muchísimas gracias por todo. Espero verte pronto
Bye. Seguro. Bye